Tem alguma comida tradicional que traz memórias fortes pra você?
Ah tem viu. Assim tem algumas, mas vou falar da principal pra mim que é panetone. <laughs> Sim.
Aham. Nossa! Não estava eu estava esperando qualquer coisa brasilidades. Feijoada, feijão tropeiro.
Ah <giggles> pois é. Sim, mas assim, é porque então o panetone, assim no Brasil e até fora, né, ele tem época pra ser vendido e feito, né. Então é aquela coisa que não é o ano todo que tem. Então acaba me marcando também por causa disso, né. De ser uma comida da época do Natal. Então acaba tendo muita memória atrelada a isso. E eu considero o panetone tradicional, porque é do Natal, assim, tradicional da das festas de fim de ano, né.
Aham. Sim Sim. Tá. <laughs> Sim, apesar de que em São Paulo começam a vender quase que em setembro né, o panetone agora. É tipo uma doidura uma doideira assim.
Ah! Já no mercado já tem aquelas panetones batendo na cabeça da gente pendurado, né. <laughs> É, é verdade. Mas assim, eu eu nunca compro o paneto eu não lembro assim. A minha mãe começava a comprar panetone mais tarde, assim, novembro, por aí sabe.
Isso, isso. <laughs> Sim. Aham.
Até porque se você co comer aquilo ali todo dia. <laughs>
Nossa, não dá. <laughs>
Né, muito pesado muito complicado. Então eu lembro que, assim, na ceia, obviamente, tinha que ter panetone, né. É óbvio no Natal. Então, assim, dezembro era panetone sim, mas a gente não começava a comprar tão cedo não, isso eu lembro no era mais tarde.
Sim. Tá.
E e então me traz memórias da da do Nata Natal com a família. Não sei tem um gosto de especial o panetone, sabe.
Uhum. Sim. O panetone tem é uma massa muito especial né, feita com a fermentação diferente que dá aquele gosto diferenciado. Mas tem uma polêmica dos panetones né, que tem gente que não gosta do tradicional que é com as frutas secas. O seu é o panetone mesmo ou era o chocotone?
Sim. Uhum. É o ah eu sou das antigas. É o panetone mesmo. Eu não sou muito fã do chocotone. <laughs> Não eu até como, mas eu acho muito forte, né. E tem uns que vem com doce de leite dentro, você tira o pedaço assim e já vem
Ah, com as frutinhas. Ah, você não gosta do chocotone? Nossa! Ah. <laughs> Ah, não. É é verdade.
com 300.000 mil calorias a mais. Não que eu pense muito em caloria. Mas assim é pesado mesmo, sabe. E e assim o panetone de frutas eu amo as frutinhas, eu gosto de ficar tirando as frutinhas tal, separando, como mas como como junto. E assim eu eu posso repetir aquele panetone de frutas. Em compensação, o chocotone é um pedação e acabou. Eu fico até amanhã sem comer, <giggles> porque é muito pesado. Então, eh, eu so go eu o meu preferido é o tradicional mesmo das frutas. É. Uhum.
<laughs> Sim. Aham. <laughs> <laughs> E hum. Das frutas que você come sem nada. Tem gente que bota num numa sanduicheira ou no forno, ainda põe uma uma manteiga. Como que é o se ou um sorvete. <laughs>
Hum. Nossa! Boa ideia. Vou fazer isso nesse Natal, viu. <laughs> Eu nunca cheguei a fazer isso. Nossa, legal. É, nunca cheguei a fazer isso com o panetone. Eu gosto assim de cortar, aquela sensação de cortar. E e sabe uma coisa também que o panetone remete? Aí é uma coisa não tão legal, sempre tinha alguém da família que estragava o panetone. <giggles> Porque cortava do jeito errado, né.
<giggles> É, aquela esquentadinha. É, nossa! Muitas técnicas. <giggles> Sei, sei. Por quê? <laughs> Ah! Mas espera. Qual que é o jeito certo de cortar o panetone?
E então você que pega a faca, corta tipo a pizza, sabe, você não vai sair metendo a mão, tirando um extra do do não. Você corta aquele triângulo e o que saiu dentro daquele triângulo é o que você pega. Mas tinha gente que, por exemplo, a minha mãe parecia ela colocava a mão dentro do panetone e começava a tirar fora daquele triângulo. Aí já dava um pouco de briga <giggles> no meu caso, né.
Aham. Hã. Ah! Ela pegava aquele meio ali que sobrou dentro do do pane cavucava dentro do resto do <laughs>
É, sabe? Exatamente assim. Ela fingia que era um pouquinho, só que de pouquinho em pouquinho, quando você ia ver o panetone estava parece que tinha passado, sei lá, uma toupeira ali dentro, <giggles> cavando, sabe. Então eh tem essa memória também do do eu lembro, né da da na família a gente falando: "Ai, como é que corta o panetone?" E o meu avô mostrando como ele gostava ele era muito, eh, muito quadrado assim, muito muito metódico, né. Então ele não não permitia esse negócio de estragar o panetone. Então eu meio que corto assim o panetone certinho. Pedaço bonitinho, a o triângulo bonitinho. E aí é eu sempre tive esse cuidado com o panetone. O respeito ao panetone. <laughs>
Um buraco. <laughs> Aham. Sim. <laughs> Ah! Com respeito ao panetone. Não mas, tem gente que também tem um negócio que ou tira o interior do panetone e põe o sorvete também. Também é um pouco sacrilégio assim, que aí já vira um um negócio que daí você põe na geladeira, acho que muda um pouco a textura toda do panetone né, hum.
Ah. Uhum. Sim. É, tem gente que põe Nutella, doce de leite derretendo, tem várias coisas. Eu não sei eu não s eu não gosto do não que eu não goste, né. Eu prefiro o menos criativo, que é aquele tradicional mesmo com as frutinhas. Esse é o meu preferido mesmo. Não não sei deve ter a ver com memória. Não sei se tem.
É. Sim. Acho que sim. Esse é o primeiro né, que a gente sempre comeu, também foi o o na época que eu comia quando criança só tinha esse. Que era esse panetone. Então esse é o cheiro, ele tem um específico né, a fofura dele, o sabor que põe na boca. E as frutinhas, apesar de eu não ser uma grande fã, no panetone eu como também.
Sim. É, exato. Aham. Uhum. Sim, isso. E É, exato. Eu não gosto de uva passa, não gosto. Mas no panetone vai. Agora é é engraçado isso, né. Combina com o panetone. E eu acho também que o panetone ele traz memória, porque eh eh eu já ganhei muito presente de panetone, né. T t Eh, então por exemplo a a minha melhor amiga, ela sempre gosta de mandar panetone pra mim, no Natal. Então teve um
É. Exatamente. <giggles> Ah! Porque aí não tem, onde você tá?
Como? É.
Aí onde você tá, não tem panetone?
Não, até tem, tem, mas ela tem tem mas num tem o a Bauducco aqui chegou, brasileira né. Eles exportam, sim. Mas não tem aquela variedade que tem no Brasil, né. O varejo tem muito mais. E e assim a a minha amiga ela gosta de dar panetone chique, assim. Então teve um ano que ela me deu um Lindt, que meu Deus! Acho que custava o preço de um sapato, aquele panetone. <laughs> Eu fiquei com dó de comer. Mas o que que foi legal? <laughs> Foi legal porque eu aproveitei a caixa. Ele vinha numa caixa linda, sabe. E então eu guardo até hoje a caixa do panetone. Então
Hum. Ah, tá. Entendi. Sim. Entendi. <laughs> <laughs> <laughs> Sei. Nossa! Qual que é o gosto do panetone que tem o preço de um sapato?
<laughs> Era um panetone da Lindt, ele era assim gigante, era um panetone muito grande e tinha recheio tinha recheio de chocolate, eu lembro, não era de frutas, era de chocolate Lindt, e mas assim, eu acho que o caro também é porque acho que vinha o ursinho da Lindt junto, sabe, de chocolate, tinha um Isso, era um presente. Aham. Então assim eu acho que o panetone ele está associado com o negócio do Natal em si né, com a tradição da festa, e como presente também, de de de receber presentes de panetone. Então acho que acaba trazendo memória nesse sentido também.
<laughs> De frutinha? Ah, não é. Uhum. Ah, era um presente mesmo assim, né. Era uma embalagem bonita. Hum. <laughs> Bom sim, é cheio de simbolismo né, também à época, eu acho que d essa coisa de de ser da infância e continuar essa tradição, ainda que você continuou recebendo como presente também, porque é obviamente todo mundo sabe que você gosta muito de panetone, é por isso que você recebe?
<laughs> Sim. Uhum. Sim, aham, sim. Eu eu eu sou é o pessoal sabe que eu gosto de panetone, sim <laughs> então acaba sendo um um eh uma coisa que me agrada né, um presente que não tem como errar, se você me der panetone eu vou ficar feliz, sabe. <laughs>
<laughs> Se e e você já comeu aqui aqui na Itália, eu t eu achei que o panetone assim italiano fosse ser super tradicional igual eles são com a pizza sabe, do tipo: "Nossa só vai ter o de frutas." E não. Na verdade eles têm uns 25 mil igual ao do Brasil, tem o com recheio de Nutella, de chocolate, de pistache, de geléia, de damasco, de figo. Nossa! Assim, é uma quantidade absurda de variações. E mas diz que eles gostam muito do Pandoro, você você já comeu esse Pandoro?
Aham. Uhum. Ah! Hum! Ah! Ah! O Pandoro é mais famoso que o panetone aí, né?
Exatamente, eles comem mais o Pandoro o que eu eu eu lembro que teve no Brasil uma época mas não fez sucesso, o Pandoro.
Não fe é eu não eu acho que eu nunca comi o Pandoro. O que que tem de diferente assim, a forma?
Ele é ele não tem nenhuma fruta dentro, ele é só a massa e ele eu não só não sei se ele é exatamente a mesma massa do panetone, talvez seja um pouquinho diferente. Porque o panetone tem aquele cheiro meio de rum, eu não sei o que que é que ele tem, ele tem um cheiro de um não sei não é bem rum. <laughs>
Hum. Aham. Uhum. Sim. Característico. Sim. <laughs>
Mas ele tem um cheiro que parece de algum alcoólico assim assim, mas não tem o gosto de álcool.
Hum, é É verdade. E e
Mas o Pandoro não. É uma massa fofinha e vem com um envelopinho de açúcar, porque italiano é tarado em açúcar, o que eu acho meio bizarro. E joga o açúcar de confeiteiro por cima ainda, tipo, como se fosse uma nevinha assim por cima.
Ah, no Ah ah é né porque combina com a ocasião, assim, nevizinha, frio. E e o o mas o panetone é mais gostoso né que o Pandoro. Uhum.
Uhum. Eu acho eu acho. Acho que tem um gosto mais característico, mais forte. Eu também concordo com você nessa assim do do panetone ser melhor. É assim, em tudo, né?
Sim. Aham. Sim. Então, pra mim assim, eh, eu acho que o panetone é o que traz mais memória assim. É é é o primeiro assim que eu pensaria. E, assim já falando de Brasil um pouco, ah pão de queijo né? Meu Deus! Aí, o pão de queijo é a nossa cara. Então, é o é o é assim a a a comida brasileira, assim, mais que também me traz memória, sabe? Acho que é o pão de queijo, em segundo lugar eu colocaria.
<chuckles> E você é a a sommelier de pão de queijo? Porque tem gente que tem muitas opiniões sobre tipos de pão de queijo. Que tem um pão de queijo borrachudo, tem um pão de queijo pesadão, tem o pão de queijo de vento que é aquele meio aéreo, tem vários tipos né, assim.
<chuckles> Uhum. Sim. Sim. Eh, eu gosto do do pão de queijo normal também. Eu não sou muito fã do recheio no pão de queijo. Nossa eu eu sou bem chata então, né? O panetone não pode ter nada de Agora que eu estou observando.
Tá. É. Você gosta de tudo tradicional. Todas as variedades que as pessoas inventaram, você não curtiu, não curt
É, eu vou preciso mudar isso em mim acho <laughs> pra eu arriscar pouco mais. Mas assim eu gosto daquele ponto que eu acho tradicional, redondinho, eh fofinho, sabe que não sei, recém feito, né? Que acaba de sair do forno assim, não que não está borrachudo, não está frio. Tem que ser aquele quentinho.
<laughs> Sim. Hum. Mas e você vai aceita bem o congelado? Aquele que a gente compra e assa e você acha que é igual o que você compra na padaria?
Uhum. É. Na igual igual não fica, mas ajuda. Tanto que aqui nos Estados Unidos eu acho eu encontrei uma marca, que inclusive é uma empreendedora brasileira que chegou aqui, começou a morrer de de abstinência de pão queijo e decidiu fazer ela mesma. E o legal é que não tem glúten né, e muita gente come, eh, faz dieta sem glúten e o pão de queijo não tem glúten.
Aham. <chuckles> Sim. Ah, é verdade é tapio é a farinha de tapioca, né? Tipo, não, como é que chama? Eh, polvilho.
I isso. É. Isso o polvilho. Então, ela criou uma marca e agora está em todos os mercados aqui, eh, pão de queijo brasileiro mesmo, que a dona é brasileira, tudo Ela adaptou algumas coisas. Colocou cheddar pra pra agradar o paladar americano, eh, estadunidense enfim. Mas aí você compra e e vem as bolinhas pequenas, põe no forno e elas crescem. Não tem fermento, nada, mas acaba crescendo. Então ajuda. Claro que não é igual do Brasil, né? Não traz aquela memória do pão de queijo que tinha no na cantina do meu colégio, por exemplo. Mas a ajuda muito e quando eu como aquilo eu sinto um vínculo com a minha cultura, sabe? É é é eu como
Uhum. Sim. <chuckles> <chuckles> É um ritual de brasilidades. Comer o pão de queijo só <laughs> com café, né? Passou um café não um café americano, que Deus me livre! A café aguado, mas um café brasileiro <laughs>
É eu falo: "Ai, pão de queijo, meu Deus! Parece Isso. Conf Aham. É Sim. Mais qualidade, né? Mas, assim, parece que eu como pão de queijo, parece que eu estou eu estou, sei lá, que eu estou eu estou sendo abraçada pela minha cultura, sabe? Eu estou reforçando alguma coisa, algum aspecto meu que é a questão da cultura, né. É isso é comum no imigrante também. A gente fica fora e e resgata algumas coisas que eram legais, né, da cultura, então
Sim. É verdade. E você mencionou que era o da cantina da sua escola. E é sempre assim né, quando a gente está na escola e a gente tem vontade de comer uma coisa Eu também lembro até hoje do misto quente da cantina da minha escola. Eu tenho certeza que não era incrível, mas é porque eu era criança e eu queria aquele misto quente <laughs>
Ah. Uhum. Sim. É. Porque também representava a hora do recreio, né? Aquela memó aquele intervalo que está com os amigos, vai brincar. Então, assim, a gente associou também essas comidas de cantina, o dogão da tia lá <laughs> com um monte de coisa <laughs> Então, assim, não é só a comida em si nessa época. A gente come a memória, come a o a experiência né?
Isso! O dogão nossa! Sim. A memória. Sim, com certeza se você for lá na sua escola e for a mesma cantina que faz a mesma receita, você vai falar: "Nossa, mas será que é o mesmo pão de queijo?" "Está diferente".
É. Exatamente. É. Exatamente. Porque era a a época que eu estava vivendo ali, né: Então assim, eh, pra mim o pão de queijo tem essa me remete a isso. Claro que às vezes eu só estou comendo pão de queijo. Eu não estou refletindo sobre a vida. Às vezes, eu estou na pressa. Eu estou fazendo outra coisa. Estou olhando o celular. Estou lá comendo pão de queijo, mas assim, eu sinto um quentinho no coração, sabe?
Uhum. <chuckles> Ah, mas vem sim, mesmo que você não esteja conscientemente pensando. "Ah, a minha escola, quando eu era criança todas as vezes que eu comi pão de queijo no Brasil Olha o gos o sabor entra na boca e é como se realmente você se sentisse acolhido. Ou uma conexão com quem você é de verdade, né, na comida. Isso.
Hum. Sim. Exatamente. Porque, por exemplo, tem pratos aqui americanos, ah tá tó eu posso até comer. É gostoso, mas não faz não traz esse negócio junto da memória. Por exemplo, sei lá, o Mac in
Uhum. É. Vai trazer daqui a 30 anos, quando você pensar: "Nossa, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu comi taco pela primeira vez <laughs> do Taco Bell".
Aham. Sim. Então, assim, é incrível como as as comidas elas trazem alguma coisa. Dá um quentinho. Dá uma sensação de pertencimento. Pra mim, pelo menos, é dessa forma que eu sinto né. E e assim, eu e essa conversa me deu fome. Eu vou querer panetone e pão de queijo <laughs>
Uhum. <laughs> Nossa. E a gente está o quê? Em Dezembro? Talvez já tenha panetone aí, hein? Dá para fazer o combo de ouro!
É. Você não tenha dúvida que eu vou agora mesmo procurar um panetone. Já vou começar a encomendar <laughs>
<laughs> Vê num mercadinho aí brasileiro, um Bauducco. Já está ótimo! <laughs>
Sim. Já está na hora, já. <laughs>
Olha. Essa conversa também me deu fome, viu confesso. Eu gostei muito de conhecer as suas preferências aí de comidas que trazem memórias. Muito obrigado por ter compartilhado e eu devo dizer que eu também compartilho dessas 2 comidas realmente foram bem escolhidas.
<laughs> <laughs> Legal. Ótimo! A gente tem bom gosto pra pra comida. <laughs> Muito obrigada pela oportunidade. Até.
Poxa <laughs> Até mais.